Allora oggi vorrei parlare un po' della tua vita, della tua quotidianità e volevo chiederti: te come stabilisci i confini al fine di proteggere il tuo tempo? Quindi quei confini magari nell'ambito lavorativo, nell'ambito, ehm, di amicizia in generale, parlami un po' di questo argomento.
Allora guarda per me è qualcosa in realtà di molto importante, cioè io, ehm, un po' perché sono già di carattere una persona un po' <clicks tongue> tenderei diciamo all'essere solitaria, mhmm, non sempre; però sai ci sono quei momenti in cui, ehm, soprattutto dopo che passo tanto tempo con le persone, in cui sai voglio proprio ricaricare la mia batteria sociale, quindi voglio proprio stare un attimo da sola per, ehm per i fatti miei diciamo, no. Ehm, quindi per me appunto è molto importante riuscire a ritagliare del tempo per me. Ehm, allora per farlo, mhmm, diciamo negli anni ho sono giunta alla conclusione che l'arma migliore è semplicemente, ehm, dichiararlo. Quindi, ehm, proprio non lo so se vengo contattata in certi momenti in cui non sono disponibile e tutto, ehm, piuttosto che dare una risposta di fretta o piuttosto che magari sai, mhmm, appunto essere frettolosa e non prestare la giusta attenzione a quello che di fatto l'altra persona mi sta dicendo, piuttosto scrivo proprio: "Guarda adesso non posso, ehm, quando sarò nuovamente disponibile te lo faccio sapere." Cioè vabbè, con gli amici anche meno formale di così ovviamente; però, mhmm mh-mh.
Mh-mh. Certo. Okay quindi mh, okay vai. Mh-mh. Mh-mh. Certo, certo sì, comunque metti in chiaro le cose, anche perché comunque magari poi c'è qualcuno che può rimanere male, sicuramente se se sa che in quel momento sei un po' impegnata s cioè può anche capire un po' la la situazione. Di solito
Sì esatto. Sì, sì infatti io prima non facevo attenzione proprio a questa cosa che tu hai detto, che appunto magari qualcuno ci resta male. Cioè io semplicemente magari, mhmm, non rispondevo direttamente, cioè l la vedevo allo stesso modo, dicevo: "No questo tempo è per me", ma <chuckles> come dire non comunicavo veramente all'altra persona questa cosa e quindi veramente magari sembravo, o che non mi importasse proprio o, mhmm o non lo so, altro, e quindi effettivamente sì, l'hai detto bene perché mi è capitato a volte di doverlo poi spiegare in un secondo momento e dire: "No scusa, mi dispiace se ti sei sentita così, è che, mhmm, bla, bla, bla" insomma. Quindi ecco, è da lì un po' che ho imparato ad essere più diretta.
Mh. Mh-mh. Certo, certo comunque è è giusto, appunto, essere chiari generalmente nelle va nei rapporti con le persone. Ti volevo chiedere, è una cosa che ti capita di più magari nell'ambito lavorativo o ti capita con le amicizie? Dov'è che di solito senti un po' questa necessità di di essere chiara, di esprimerti verso qualcuno nel nel caso appunto che che è un momento no. Di solito ti succede per in per in che tipo di relazioni diciamo?
Mh. Mh-mh. Allora guarda direi soprattutto, uhm, nella sfera privata, sì, cioè, tipo quindi appunto amicizie per cui, uhm, soprattutto magari persone che non che non vedo tanto di persona, ecco per cui magari la maggior parte della comunicazione avviene proprio che so via messaggio WhatsApp e magari delle videochiamate ogni tanto quindi, ecco, proprio quelle persone per cui l l come dire ci si sente solo, uhm, digitalmente diciamo e quindi è, diciamo, anche un po' più facile avvisare, perché alla fine scrivere un messaggio non ho imparato nel tempo che non è così v difficile non ci vuole poi così tanto quindi ehm, anzi quel piccolo messaggio può veramente fare la differenza, perché anche l'altra persona si sente sicuramente più considerata e dice: "Ah okay va bene, almeno ha avuto l'accortezza di avvisarmi." Ecco. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, allora devo dire che finora, mhmm, non mi sono trovata in situazioni in cui dovevo essere così mhmm, così diretta proprio nel dire: "No senti non mi contattare." Oppure "Non ti aspettare una mia risposta." Perché io, ehm, semplicemente, mhmm, sono diventata sempre più brava a staccare quando non è più il momento, cioè nel senso se magari i primi anni veramente anche la sera, che so, controllavo la mail, vedevo che c'era una scadenza imminente o che c'era, che so, un nuovo documento, una nuova uhm, non lo so qualcosa da confermare o da mandare, allora ecco sì, p le prime volte magari lo facevo dicevo: "Ma sì dai non non fa niente, lo faccio." Perché, che so, vera magari una mail anche mandata ve alle 6, 7 di sera io la vedevo alle 8 dicevo: "Okay dai lo faccio."
Okay. Mh-mh. Certo, mh. Okay. Mh-mh. Sì. Mh-mh, okay.
Però, mhmm, boh, sai lì cadi un po' nella cosa del non riuscire mai veramente a mettere dei paletti, e poi a non staccare mai perché alla fine se veramente se se controlli sempre la mail, anche quando cioè se hai la mail di lavoro anche quando non sei a lavoro, insomma così veramente sei sempre dentro o comunque con la testa ci sei sempre collegato e quindi lì
Certo. Mh-mh. E adesso quindi com'è che che agisci in questo senso?
Ma allora lì io, eh, scherzando, dico sempre, uhm, che anche appunto per per questo tipo di comunicazioni io faccio proprio orario da ufficio, cioè io dico se alle 5 finisce la giornata lavorativa e mi arriva una mail allora, o magari silenzio le notifiche al di fuori proprio dell'orario, così non non sono neanche distratto o disturbata dalla cosa, se no vabbè non sempre lo faccio, vedo che arriva una notifica, appunto, sulla mail di lavoro, non la leggo neanche, cioè dico: "Va bene, domani mattina per prima cosa guarderò queste cose, se c'è da fare, firmare, inviare lo farò subito." Però, mhmm, sì, cioè, se mi viene detto in un momento in cui non è richiesta la mia attenzione, insomma, su quell'argomento lì allora diciamo che sono diventata abbastanza brava nel limitarmi a dire: "Non mi è richiesto farlo ora."
Mh-mh. Okay. Certo. Cioè è una cosa, mhmm, che si vede un po' no? E soprattutto magari nelle persone che lavoran da più tempo no, che proprio poi quando staccano da lavoro proprio a in chiamate soprattutto no? Magari mentre sei a cena così le le si le si ignora, proprio, perché sennò veramente non riesci mai ad uscirne, come anche mentalità, come pensieri sempre a pensare nell'ambito lavorativo.
Mh-mh. Eh, sì. Esatto, esatto, cioè praticamente non staccando mai n cioè non non ti ricarichi neanche mai, nel senso alla fine al cervello fa anche bene un attimo staccarsi, non pensare a quello che stavi facendo durante la giornata e poi il giorno dopo torni, sicuramente, più fresco rispetto a quando invece continui all'infinito, senza veramente fermarti mai. Quindi quello sì. Mh-mh.
Esatto, esatto, mh-mh. Volevo chiederti invece nell'ambito privato ti capita magari ti è capitato con qualcuno proprio di avere, anche nonostante magari hai provato a a mettere in chiaro alcune cose, avere magari dei dei problemi a loro non andava bene questa cosa, magari anche
Sì. Eh. <sighs>
perché è successo più volte.
A allora, eh, no per fortuna non mi è successo tantissimo; allora questo perché in realtà con il fatto che io, appunto, mi prendo spesso questi momenti qua, quindi in realtà sono forse un po' anomala per questa era digitale, per cui invece in realtà tendo a scollegarmi tanto, uhm, un po' si verifica una sorta adesso fa sorridere, tipo di selezione naturale, cioè le persone che invece mi vogliono sempre connessa e poi vedono che io, invece, mhmm, non non sono esattamente il tipo, allora magari un po' spontaneamente "si allontanano", tra virgolette, nel senso che dicono: "Vabbè okay, ho capito che da lei più di tot non posso pretendere, a posto." Cioè se gli va bene si adattano al mio ritmo; poi certo anche io sono un po' disposta ad andare incontro, cioè se ho delle persone a me vicine che proprio ci tengono ad un contatto un po' più costante, qualche volta ci sono, cioè perché, ovviamente, non è neanche giusto pretendere che tutti si adattino a me. Però, uhm, per risponderti, sì ci sono state un paio di persone che invece cioè allora magari prima mi dicevano quando gli insomma gli spiegavo un po' quello che adesso sto anche raccontando a te loro dicevano: "Ah no, okay, ci sta è un po' questione di carattere, di abitudine, okay ho capito, bla, bla, bla." Poi però nel momento in cui effettivamente vedevano che io non rispondevo subito, magari rispondevo addirittura al giorno dopo, oppure veramente con quel messaggio: "Adesso non posso." Magari rispondevo che so 24 ore dopo, tipo la sera dopo, mhmm, allora poi mi buttavano lì la frecciatina tipo: "Eh sì, però allora, insomma, io ti ho scritto ieri, eh però non non ci sei mai quando ti cerco." Di qua e di là, allora ecco, nel momento in cui me veni mi veniva detto così direttamente, allora io, uhm, mettevo le cioè no, facevo un passo indietro e dicevo: "Senti, io è così se vuoi ti vengo un po' incontro ma non cioè non pretendere più di quello che a me va bene dare." Non so come dire, quindi ehm poi vabbè per fortuna la situazione si è mhmm, si è risolta abbastanza in fretta, cioè avendoglielo ripetuto una seconda volta in maniera, forse, un po' più diretta poi queste persone hanno un attimo capito un po' di più e quindi adesso, devo dire, non è più successo con loro, quindi forse dovevano solo un attimo realizzarlo meglio.
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Mh. Mh-mh, mh. Certo. Mh-mh. Okay, sì vabbè comunque bisogna un po', no, conoscere anche i le abitu cioè come s la la routine un po' di una persona quindi comunque se qualcuno tend ten principalmente secondo te perché hai questa cioè sei te proprio che non vuoi stare tanto magari al telefono a guardare i messaggi, sei impegnata, cos'è che ti porta magari anche a a passare anche 1 giorno magari senza rispondere, cos'è secondo te che ti c che ti porta a questo?
Certo. Allora allora secondo me io uhm, cioè in realtà è una cosa che ho sempre notato, che non sono tanto da messaggistica, cioè, allora perché alla fine durante la giornata, sia che uno studi, che uno lavori, effettivamente, cioè, non è che si può fare grandi telefonate per esempio, cioè tendenzialmente durante la giornata si comunica più con messaggi e poi, magari, la telefonata, che siano con amici, con il partner o chi ehm di solito si tengono un po' alla sera no, quando uno è un po' più libero, ehm, e quindi, ecco, questa cosa mi porta veramente magari a rispondere, uhm, dopo così tanto tempo perché durante il giorno la messaggistica non lo so non mi trovo molto. Cioè, mhmm, non riesco a fare proprio grandi conversazioni. Uhm, allora se ho un momento, una pausa che piuttosto ti faccio un audio, ti racconto un po' di qua e di là, perché è una cosa è una cosa mia che io sono molto, ehm, espressiva sia in termini di voce che anche di faccia, cioè faccio proprio tante espressioni parlando me l'hanno sempre fatto notare, ehm, e q
Mh-mh. Certo, mh-mh. Okay. Okay. Mh-mh, mh-mh, certo. Quindi scrivendo non è proprio il massimo.
Esatto, cioè m mi mi sento proprio che non sto dicendo bene quello che vorrei dire, come vorrei dirlo quindi, mhmm, uhm, non so vabbè compenso un po' con le emoji, però mi sembra sempre che venga recepito diversamente no? Quindi non amo particolarmente e, quindi appunto, è proprio per quello, perché me messaggiando poco poi durante la giornata oggettivamente n non cioè se ho altro da fare non riesco proprio a stare tanto al telefono. Quindi ecco, piuttosto, ehm, l quella sera lì che non so non riesco a rispondere ti dico: "Guarda adesso non riesco domani, sai già come andrà, se vuoi domani sera facciamo una chiamata e mi racconti bene." Ecco quindi questo è un po' un escamotage che ho trovato al massimo per, sai, dedicare del tempo a quella persona e poi magari recuperare anche un po', quindi, sai, le amiche magari le sento ogni 2, 3 settimane quindi, ehm, ci facciamo una bella chiamata come si deve così poi se in quelle settimane sono un po' meno presente, proprio per queste questioni di cui ti parlo, alla fine ci sta, cioè nel senso, uhm, ci sono stata per loro ho dedicato a loro del tempo, quindi poi me lo me lo prendo un po' per me, anche con più serenità sicuramen
Mh-mh. Mh-mh. Okay. Sì. Mh-mh, quindi comunque te di base non sei una grande magari non passi neanche tanto tempo in generale sui social queste cose qua, sei proprio una una persona che non apprezza molto in generale, mhmm, tutta questa parte, i social o è più una cosa proprio dei messaggi?
No, secondo me solo dei messaggi, perché sui social, uhm, ci ci sto però, ehm, ecco anche lì è più una cosa per me, cioè magari sì ho quelle amiche, ehm, in cui magari ogni tanto mando qualcosa anche, mhmm, per la questione sai di mhmm, di sentirle e non sentirle, cioè proprio perché appunto magari non ci sentiamo tanto per messaggio, allora magari mando qualcosa sui social per far vedere: "Ehi ci sono ti ho pensata mi ricordo di te." Quindi, mhmm, lo uso un po' così come escamotage mhmm, però appunto anche lì è proprio una fruizione personale, cioè li guardo per me magari non so, ehm, faccio la pendolare quindi ho qualche ora di treno al giorno, quindi sai anche solo per rilassarm magari li guardo, uhm, la sera ogni tanto se ho delle pause. Però appunto molto limitata come a me appunto, come come utilizzo, mh-mh.
Mh-mh. Okay, sì. Mh-mh. Mh-mh. Sì. Okay, okay ho capito e volevo chiederti visto che abbiam parlato molto del confine, appunto, de del messaggistico hai anche altri confini magari che mi vuoi citare, in generale nella tua vita, e che ti capita di di imporre anche in altri ambiti?
Sì. Allora, uhm, in realtà si ricollega un po' a quello che ho detto prima di, uhm, solitudine, nel senso che ogni tanto quando passo tanto tempo, soprattutto con le persone, che, mhmm, ovviamente cioè mi piace perché poi sono m m miei amici, mie amiche, quindi ci mancherebbe, però sì ogni tanto ho proprio l'esigenza di stare un po' da sola e allora lì in quel caso, c'è proprio un confine fisico, cioè che mi chiudo magari in una stanza o, mhmm
Mh-mh. Okay.
uhm, quindi ecco, lì vabbè, fisicamente, quindi anche quando avevo delle coinquiline ogni tanto lo sapevano, che magari mi prendevo la mia oretta la sera per stare veramente da sola, poi magari mi guardavo un film, cioè non è che dovevo, mhmm, uhm, fare chissà cosa però propri
Mh-mh, sì era solo per stare un po' comunque sei una persona che apprezza tempo di qualità anche in solitudine.
Sì. Esatto, sì, sì, assolutamente. Oppure tipo anche a lavoro ogni tanto magari, che so c'era la sai, la giornata no, particolarmente era stressante, "Non riesco a risolvere 'sta cosa." Allora magari noi avevamo l'abitudine di fare una pausa caffè tutti insieme, uhm, perché appunto più o meno come orari, ci trovavamo sempre, però sì, è capitato qualche volta che dicessi di no a quella pausa e magari piuttosto la usavo per andare a fare 10 minuti di, mhmm, una passeggiata anche solo nell'isolato lì per poi rientrare subito; però proprio anche lì, quindi, fisicamente dire: "No oggi devo proprio un attimo sbollire, ehm, ehm, voglio stare da sola." Quindi appunto 10 minuti di camminata con la musica anche un po' per distrarmi, quindi lì, anche in quel caso, dire: "No grazie voi state lì io io sto qui."
Mh-mh. Mh-mh. Mh. Certo. Certo quindi comunque sì è è capibile, mhmm, ci sono tante persone che stanno cioè che, diciamo, uhm, ehm, cioè gli viene richiesto proprio da dal proprio cervello, no, un po' di staccare anche da proprio dalle altre dalle altre persone anche ma che perché magari anche come lavoro devi magari anche socializzare no, relazionare con antri con altre persone e quindi magari appunto almeno nella pausa dici: "Okay mi prendo un po' di tempo per me, faccio qualcosa, ascolto musica." Veramente è una cosa una cosa capibile abbastanza comune. Senti è stato un piacere avere questa conversazione è stata molto piacevole, interessante e spero avremo anche altre opportunità di parlare in futuro. Ti auguro una buona giornata.
Esatto. Eh sì. Esatt Sì, sì esattamente così, mh-mh. Bene. Anche per me. Sì, assolutamente senz'altro, buona giornata anche a te.